Yani, hiçbir şey okuyup izleme dediğim gibi, yani, ş on dört tane yeğenim var. <chuckles> Eee, <chuckles> aile a kalabalık bir aileyiz ve ailenin ufağıyım. Eee, aslında bunun etkisi ben de çok, ııı
He he. Çok fazlaymış. <chuckles> He. Süreçte öğrem öğrendim mi diyorsun, ııı, nasıl davranman gerektiğini? <chuckles>
Süreçte öğren Evet, evet <chuckles> tam o tam olarak süreçte öğrendim. Eee, süreçte öğrenirken de eğlenerek öğrendim. Mesela ben onların oyun arkadaşıyım. Hiçbir zaman şey olmadım. Amca, dayı, abi, yani, bu tarz on hep oyun arkadaşıyım.
He he. Anladım. E, harika.
Ve de be yani, bu bu aslında bana da, eee, avantaj sağlıyor. Çünkü <smacks lips> arkadaşlara daha yakın olur ya, hani, insanlar. O yü o yüzden ben de bu konuda biraz şanslı hissediyorum kendimi.
Tabii. E, harika. Hem özel hayatında, eee, hem iş hayatında, eee, geri bildirimi, eee, kişiliğinin bir, eee, parçası olarak tuttuğundan bahsettin ve, hani, burada anladığım, eee, daha kişiye özelleştiriyorsun bir çocuğa, başka bir yöneticiye, başka bir ekip arkadaşına, eee, başka tonlarda geri bildirimler veriyorsun. Eee, çok, eee, kıymetli bilgiler edindim ben de söylediklerinden. Çok, eee, teşekkür ederim. Hoş bir sohbet oldu.
Evet. Evet. <chuckles> Çok teşekkür ederim. Çok teşek ben teşekkür ederim. Iıı, ben teşekkür hayatımın her za her yö her döneminde de geri bildirim vermeye devam edeceğim yediden yetmişe hiç benim için sorun değil.